うん、そうなんですよ。結構ね、いろいろね、それこそ、チキン入れたりとかね。あの、エビフライ入れたりとかね。
そうですよね。あと、ベジタリアンとかビーガン用もできますからね、寿司で。それがいいですよね。
そうですね、そうですそうです。なので結構こう汎用性も高いというか、いろんなのにも対応できるので、で、そんなに難しくないんですよね、やっぱりこう煮込んだりとかしないので。うん。だから、やっぱそういう点ではね、なん個人的私個人的にも作りやすくて、好きっていうのもありますね。うん。
ああ、はいはい。なんか、どいう うん。はい。 逆にだだい、失敗したやつあります？日本料理作って。外国の方に。
ああ、失敗したのなんでしょうね。それこそお蕎麦とかあんまり好きじゃなかったかな。ななそうですね。あとなんか肉じゃがとか、あんまりでしたね。はい。甘じょっぱい感じが、ちょっと苦手だったと。あと見た目がやっぱね。はい。そうですね。はい。なので、あれはね、あんまりでしたね。うん、照り焼き好きなのになとかって思ったけど。はい、ちょっとね、なんか。うん、見た目の問題もあるかもしれないですね、やっぱ茶色いのでね。うん、試行錯誤ですね。<chuckles>
受けがあんま良くなかった、はい。 ああ、だなんなんか欲しいんですよね、多分。インパクトが。いかないですか。 ええ。ウケそうですけど。 あ、多分甘いのとミックスが苦手な人多いですよね。甘辛とか、確かに。 なるほど。へえ。は、あ、もう意味わかんないですよね、それ確かに。そう言われてみればそうですわ。 ああ、確かに。ちゃう。なるほどなるほど。 なるほど、楽しいいすね、でもその話。うん、あでもお話聞けてよかったです、楽しかったです。
はい。うん。そう。 あ、本当ですか。こちらも、たくさんお話しできて、はい、楽しかったです。本日はありがとうございました。